İyidir, senden naber?
İyidir, sağ olasın. Şeyi, iii, soracağım ya: Bu, eee, takım sporlarından en çok sevdiğin yani izlemeyi veya yapmayı en sevdiğin hangisi?
Hı hı. Evet. Yani aslında şöyle, bir dönem amatör olarak da uğraştım. Eee, futbol izlemeyi çok seviyorum. Oynamayı da çok seviyorum. Eee, yani hani özel bir, iii, şeyi yok. Bende böyle biraz, eee, ne bileyim hani o sahaya girince ya da şey yapınca kendimi oraya aitmişim gibi hissediyorum. Eee, çok hoşuma gidiyor yani hani oynamak, izlemek. Sende var mı peki böyle bir şey?
Hı hı, hıı. Evet. Anladım. Ben de o futbol Ben de senin gibi yani daha gençken tabii çok ilgilendim yani. Çok yoğun bir şekilde oynardım ve, eee, izlemesine de bayılırdım ama biraz sanırım yaşım ilerledikçe artık şeye dayanamıyorum yani, ııı, ııı, 90 dakika boyunca falan böyle oturup bir maç izlemeye artık yani çok önemli bir maç değilse, işte, millî maçlar, derbi maçlar falan değilse izlemeye çok artık eskisi kadar düşkün değilim. Eee, oynamasına da aza artık vücudum el vermiyor yani. Sağdan sola dönene kadar mevsimler değişiyor yani. Artık
Evet. He he. Evet. Hı hı. Evet. Evet, evet. <chuckles> Evet.
Eski hâlim yok yani. Ama, tabii, gene çok düşkünüm. Aslında şey sayılırsa benim asıl düşkün olduğumda çok uzun yıllardır Formula 1 çok takip ediyorum. Ama o bir takım Tabii, tabii. Takım sporu olarak bence düşünülebilir yani. Sadece orada, eee, koltuğa oturan pilotun yaptığı bir şey değil yani. İii, onun arkasında 100'lerce kişilik bir takım olduğu için
A! Evet. Iıı, tabii ki. Eee, otomobil geliştiricisinden, eee, hani o otomobili dizayn eden, işte, benzinini koyan, lastiği değiştiren. Yani o yüzden bence de takım sporu olarak sayılabilir. Bu arada Formula 1 ben de çok severim. Hani, eee, izlem canlı izleme fırsatım hiç olmadı bu arada. Eee, ama şey olarak hani böyle, eee, takip ettiğim bir spor mu? Eee, yani %100 takip etmiyorum ama denk geldiğim zaman izlerim yani ve çok severim aslında.
Yani onu da Tabii ki. İşte Aynen öyle. Aynen. B bravo. Hı Anladım. Anladım. Düzenli olarak şey yapmamışsın herhâlde öyle. Hastalık net şeyine, seviyesine gelmemiş henüz. <chuckles>
Eee, yok, yok, daha o şeye gelemedim. <chuckles>
<chuckles> Ben bayağı çünkü bayağı hastasıydım yani, iii, galiba 95'ten beri her sezonu izliyorum. Yani öyle Türkiye'ye gelmeden önce falan bayağı yurt dışında yarışlara falan giderdim. O kadar hevesliydim.
A!